Да, но это очень хорошо, что ты переживаешь а о здоровье, потому что ситуации действительно могут быть, э, всякие, и, а, если человек подготовлен, то он, а, вооружен в каком-то смысле. То есть на Можно действительно сделать страховку перед поездкой и заранее узнать, а, какие-то телефоны экстренной помощи, куда связываться. И, в любом случае, в стране есть свой какой-то общий телефон, ам, который объединяет и отдел полиции, и скорой помощи, и, м, спасателей, а, то есть тоже желательно его запомнить. А, и, м, вообще, если, м, есть возможность, то всегда можно обратиться к кому-то из местных. То есть даже вот например, на улице, если ты заблудилась, то всегда можно подойти, попробовать объясниться. А, ну, либо на телефоне попробовать перевести, а, на язык этого человека, если он не понимает, скажем, на твоём родном.
Ну это да. Ну, кстати, да. М-да, да, ты права.
Ну да, то есть так вот подготовиться пм по мелочам это все-таки придаст тоже чувство безопасности перед поездкой.
Да, слушай, да, действительно надо это всё заранее, конечно, узнавать, куда звонить, если что. Ам, да, слушай, а вот знаешь, что меня еще тоже волнует в в плане безопасности это, конечно, а, ну, преступники, там, да, мошенники, вот это всё. Потому что иногда ты едешь, да, снимаешь где-то квартиру, м, тебе говорят, что это недалеко от центра города, а, ты туда приезжаешь, а квартал, э, вообще небезопасный, и вот как это узнать заранее, чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию?
Мгм.